हाँ जी, मैं आपको मेरा ए हिसाब से तो ये आदतें छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन अगर हम इसे रोज ज करें तो हमारे लिए एक बड़ी आदत ही बन जाती हैं और जिससे हमारे शरीर और मानसिक संतुलन पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो ये व्यायाम, एक्सरसाइज़ वग़ैरह से एक हमारा मानसिक वो तो अच्छा होता ही है स्वास्थ्य, लेकिन हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो होता ही है। जिससे हमें बहुत खुशी मेरे हिसाब से तो ल उम, काफ़ी लोगों को एक बहुत अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है, थोड़े टाइम में कि वह एक स्वास्थ्य की राह पर चल रहे हैं और उससे खुद ही अच्छा खाने का दिल भी करता है, कि अच्छा खाना खाए और हम अपने न्यूट्रिशन का खुद ध्यान रखे। वह एक मैं कहूँगा कि छोटी आदत है चाहे, लेकिन वह धीरे-धीरे इतनी अच्छी आदत बनती जाती है, कि हमें डॉक्टर का चक्कर ही नहीं लगता कभी इतने-इतने टाइम तक हम बढ़िया रहते हैं, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं आती हमें बिल्कुल भी अ, इसलिए छोटी-छोटी आदतें यही मैं कहूँगा जो हमारे है कि अच्छा खाओ, अच्छा घूमो आराम से किसी के बारे में बुरा ना सोचो तो बिल्कुल लोग आजकल इतना किसी से जलने लग गए हैं, कि हर चीज़ में किसी न किसी के बारे में बुरा ही सोचते हैं, जिससे उनके माइंड में नेगेटिव हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मैं ना बहुत सहमत हूँ आपकी बात से और ख़ासतौर पे जो आपने अ, बात करी थी ना अभी आखिर में कि अपने भोजन का ख़्याल रखना, अपनी न्यूट्रिशन का, अपनी हेल्थ का, अगर हम इसको अपनी आदत बना लें ना तो ये बहुत ही अच्छी आदत है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए भी। और इससे क्या है कि कहीं न कहीं ना हमें ये एहसास भी होता है कि हम अपने लिए ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना? तो वो भी एक अच्छी फ़ीलिंग होती है, और यह तो अ, हुई तो हमारी हाँ, कि जैसे ये तो आदतें हुई हमारी जो हम डेली में अपनाते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनसे ना हमें इंस्टेंटली ना खुशी का एहसास होता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो अगर मैं कोई ऐसा म्यूजिक सुनती हूँ ना, ऐसा गाना, संगीत जो मैंने मैं अपने स्कूल के समय में सुनती थी, जैसे केके का गाना हो गया है हो गए या इस तरीके के गाने तो वो मुझे जो नॉस्टेल्जिक फ़ीलिंग दिलाते हैं, उससे मुझे ना इंस्टेंटली ना, मेरा मूड जो है अच्छा हो जाता है। तो आपकी ऐसी कोई आदत है जिससे आपका इंस्टेंटली मूड अच्छा हो जाता हो?
हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। ये हाँ जी, ये तो बिल्कुल कह रहे हैं आप। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी।